तो ये भी प्रभाव
उ बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये होता है कि अ, इंटरनेट से उसका अ, दो दो दो अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ भी होता हैं। तो जीवन में इंटरनेट जब से आया है तो वो वो वो इतना बदलाव बनाया है जी ज़िंदगी में कि कुछ चीज़ों जो बहुत मुश्किल थे वो बहुत आसानी बन गया है इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट के उपयोग से ये भी हो गया कि बच्चों के पढ़ाई ये अम, अ, ऑनलाइन लर्निंग का हो गया, फिर ऑनलाइन अभी तो ए ज जैसे टेक्नोलॉज़ी का यह आ गया तो किसमें?
बिल्कुल। ये तो हर चीज़ में होता है जिसका बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पर हम बात कर सकते हैं। यही ऑनलाइन एजुकेशन या जो भी है। लेकिन आपके सामाजिक संबंधों पर क्या विचार हैं?
हाँ, पर अभी इंटरनेट से
आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है?
हाँ, तो वही मैं बोल रहा चाहता था कि जैसे अपने जो भी कक्षाएँ हैं, जो भी पढ़ाइयाँ हैं, जो भी काम हैं, वो समाज के जो भी अ, एलीमेंट्स जो होते है, उसमें सब कुछ में प्रभाव तो पड़ा ही है इंटरनेट का। और उसका गहरा असर अभी भी है क्योंकि वो आगे भी रहेंगे। और ये जो जिससे जिस प्रकार के इसका प्रभाव है अपने समाज
हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे वो बढ़ते ही जाएँगे और हम उसे रोक नहीं सकते हैं, अगर रोकना भी चाहें तो।
बिल्कुल। रोकने का मतलब
और ये सिर्फ़ पढ़ाई या 1-2 चीज़ों पर ही सीमित नहीं है, हर चीज़ को प्रभावित करता है। जैसे हम, दुकानदार की बात करें तो पहले स सामाजिक संबंध में ये भी आता है कि हम दुकानदार को जानते थे, उनसे एक अलग रिलेशन होता था हमारा। लेकिन आज ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में वो ख़त्म हो गया है।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल।
डिलीवरी बॉय आते हैं, वो तो बहुत प्रोफ़ेशनल होते हैं उनसे ज़्यादा हमारा संबंध बन नहीं पाता है।

तो मतलब उससे इसका ये अब मु वो तो थोड़ा और ऐसे अ, ज़्यादा प्रभाव अ, उसमें कम पड़ता है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में लाइक जैसे अभी इसमें बोल रहा है कि इंटरनेट पर निर्भरता कैसे बढ़ रहा है? तो वो अभी जब बोलेगा, तो एआई का जो भी नया टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम छोटे बच्चों से लेके जो बड़ा लोग है, वो सब लोग एआई को मदद करके कुछ भी डाउट है तो वो पूछ के उसमें निर्भर हो गए हैं कि वो अ, ज़्यादातर अपने मतलब सोच वो लोग खुद से नहीं सोच रहे हैं, वो ज़्यादातर अपने वो आसानी ढूँढ़ के वो इंटरनेट का ही इ यूज़ कर रहे हैं। पहले खुद से सोचते थे। हाँ, बिल्कुल।
जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले क्या? जी, जी, जी। पहले क्या होता था कि सामाजिक संबंधों में लोग इं इंटरनेट होता नहीं था, तो एक-दूसरे से पूछते थे, तो इससे भी सामाजिक संबंधों में सुधार होता था। लोगों को एक-दूसरे पर निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि एक-दूसरे पर निर्भर होए बिना, कुछ काम कर नहीं सकते थे। तो एक सामाजिक जो संबंध था उस टाइम बिल्कुल डिफरेंट था आज से। लेकिन एआई या ऑनलाइन एजुकेशन या इंटरनेट जो है उसके कारण ये बहुत बदल चुका है। लोग कोई भी समस्या होता है, तो ऑनलाइन वो सॉल्व करना चाहते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बोला आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। पर यही होता है कि मतलब
तो लोगों का मिलना-जुलना इससे भी कम हो गया है।
हाँ, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे सोशल मिडिया हो गया उसमें इतना मानसिक स अ, संतुलन लोगों का बिगड़ गया क्योंकि वो लोग को लगता है कि पूरा एक अलग दुनिया है, जहाँ पर उन लोग को अपना प्रभाव दिखाना ही पड़ेगा और वो दिखाने का जो प्रयत्न से, वो लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को भूल जाता हो और कभी-कभी इतना आत्मनिर्भर होरे होने से ज़्यादा वो इस इंटरनेट पे निर्भर होके वो अपने पूरा ज़िंदगी भी खोल खो लेता है कुछ लोग।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।

अगर मैं बात करेगा तो एक अभी एक नया सीरीज़ आया था, अ, जिस अडोलेसेंस बोल के, जहाँ पर इंटरनेट के जो अम, निर्भर होने से जी हाँ वही। तो इंटरनेट का जो बच्चों का जो स्कूल में है, जैसे मानसिक अ, स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, वो बहुत अच्छे से उन लोग का दिखाया गया है कि लोगों जो है इसमें अ, शामिल होके अ अ, इतना अ, ए अंत तक लेता है कि मतलब कुछ लोग अपनी जिंदगी भी लेने लेने के लिए मतलब अ, उ उम उम, लेने से वो लोग नहीं रहता है।
जी, जी। जी, नाम सुना है उसका, देखा नहीं है मैंने। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। लगता है देखना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट अच्छा लग रहा है, लगता है देखना ही पड़ेगा ये।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और अपने तीसरे पॉइंट के बारे में आपका क्या विचार है?
दूसरे पॉइंट पर हमारा ब अच्छा बात हो चुका है। तीसरे में ये है कि क्या इंटरनेट ही ने आपके पेशेवर जीवन में नए अवसर खोले हैं? तो इस पर तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, ये तो हमारे पेशे में ही आता है।
हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल।
और एक नया अवसर भी हमारे लिए खोला है इसने, ये ऑफ़लाइन में पॉसिबल ही नहीं हो पाता।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
हम घर बैठे अभी अगर बहुत से लोगों सोशल मीडिया या कहीं और टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेट के कारण
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और ये इंटरनेट के माध्यम से जैसे
ये नया पेशा हमें मिल पाया है, नए अवसर मिलें हैं।
बिल्कुल, मतलब एक अगर बोलेगा तो हर चीज़ थोड़ा म आसान बनाया गया है कि अगर देखेगो आप अ, घर ढूँढ रहे हैं तो घर ज घर ढूँढ रहे हैं तो वो भी आसान बन गया है इसमें। जैसे ओ अ, ऐप्स होता है जहाँ पे ढूँढ पाएँगे, जहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं देखने से, खरीदने ई-कॉमर्स का जो बढ़ाया हुआ है, एक तुरंत आपने मतलब आर्डर करने से 10-15 मिनट में ही आपका जो भी आर्डर किया वो आ जाता है। तो ऐसे अलग-अलग चीज़ें हैं जो जीवन में अभी मतलब हम लोग निर्भर होके
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। वो सब तो है ही, लेकिन

हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो हर चीज़ में उनका अम, अ, अच्छा रहता है। पर यही है कि उसका प्रभाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर अ, बुरा भी पड़ता है क्योंकि उसमें ज़्यादा निर्भर होके जब लेता है और उसका जब भी उससे अ, डिटैच रहेंगे ति या अगर आप बोलेगा तो एक एक इंसान को जो हमारे अ, उम्र का है, उनको ए एक दिन के लिए अपने फ़ोन का उपयोग नहीं करना है और कोई भी ऐसे डिजिटल डिवाइस से इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगा तो उसका मतलब उसको पता नहीं होगा कि वो क्या और कर सकता है। क्योंकि हम लोग हर 10-10 मिनट में हम लोग फ़ोन चैक कर रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं और या या फिर कुछ भी ऐसे उसके साथ इप उपयोग तो कर ही रहे हैं। और इतना निर्भर हुआ है कि वो
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। और मेरा इस पर यही कहना है कि जिस चीज़ का अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा ही और जितना अच्छा प्रभाव पड़ता है उसका पॉज़िटिव इंपैक्ट, उतना दुष्प्रभाव भी होगा उसका। तो जो कस्टमर हैं या जो लोग हैं, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि आप कौन-सा पहलू उसका उठा रहे हैं। दोनों पहलू होते हैं उसकी, आपको अपने अनुसार उठाना है, कि आपके लिए कौन-सा है। पॉज़िटिव वाला आप लेना चाहते हैं या नेगेटिव वाला और ये भी हो गया कि हर चीज़ को आप इंटरनेट पर नहीं छोड़ सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि आप कौन-से काम ऑफलाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक ये भी होगा कि अगर कुछ देर के लिए अगर आपको इंटरनेट अगर नहीं मिले या कट जाए किसी स समस्या से तो लोग एंग्ज़ायटी फ़ेस करने लगते हैं। इतना उनका जुड़ाव हो गया है इंटरनेट स से जो बिना इंटरनेट के रहे ही नहीं सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ज़रूर। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ज़रूर। हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ये बात से नहीं कि मतलब इंटरनेट से अ, रहने रहे ही नहीं पाएँगे। और मतलब ऐसे भी होता है कि अ, अगर अगर आप अ, दुनिया कभी
बिल्कुल। जी, जी। उम, बताइए।
अ, आसान करने के लिए। पर ऐसा नहीं कि उससे हम लोग पूरा ज़िंदगी ही जुड़ा लें। और ऐसे बहुत कुछ होता है कि अपने ज़न मतलब अगर
बिल्कुल। हमें इस पे पूरी प्रकार निर्भर नहीं होना है। उसका यूज़ यूज़ कर सकते हैं और लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। जहाँ उसका ज़्यादा हमसे वो जो ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ उसी पर छोड़ दिया जाए।
हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ज़रूर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।